あの、今勤めている会社をですね、ま、あのちょっと、色々仕事の進め方とか、うーん、なんかちょっと上司、社長がですね、ちょっと微妙に「うん？」って思うようなことがちょっと増えてきて、ちょっとやめようか、うーん、どうか、このまま続けるべきか、ちょっと自分の中でも迷いが正直すごくたくさんあってですね、ちょっと悩んでるので、お話聞いていただいたり、あとなんかアドバイスとかもいただけたりしますかね？
うん。 うん。 あ、はい。 うん。 あ、うーん。 うん。 うん。あ、はい、ぜひあの、お話を聞かせていただければと思うんですけど。
うん、そうですね、はい。
ね、あの、うん、その、まあいろいろ悩みがあるっていうことで、内容はね、すごくお辛いかなと思ったんですけど、あ、こう具体的にどういったことで、こう嫌な気持ちになることが多いですか？
うん。 うん。 うん。 そうですね、まあいくつかあるんですけど、まあ、えっと一つ目としては、何て言うんでしょうね、その仕事の進め方っていうんですかね、その、ま、私たちサービスを作ってるんですけど、あの私は、こう、ちっちゃく作って、まあちょこちょこ出して、いろんな人から意見をもらうっていう進め方がいいなと思って、で、エンジニアさん他のエンジニアさんとかもそれがいいよねって言って、ね、くれたりしてるんですけど、だけど、その社長がですね、やっぱりこう完璧なものを世に出したら、こうウケるんじゃないかみたいな多分考えが根底にあるみたいで、で、営業に行った先で、こういうこと言われたから、やっぱりこういうのが必要だと思うみたいな。あ、うん、どんどんどんどん追加されて、なんか、うん、よくわかんない感じになっちゃってるっていう、その進め方はやっぱ一つあるんですよね。
うん。 はい。 うん。 はい。 うん。 はい。 ああ、うん。 あ。 はい。 うん。 ああ。 ああ。 なるほど。 うん。 うーん。 あ。 なるほど。それはね、お仕事を実際ね、現場をやられている方のね、気持ちってすごく大事で、そこがね、上と合わないと、どうしてもこう、生まれてしまうものがあると思うんですけど、ね、きっとこうね、思い通りに行かずに悩まれているのかなっていう風に感じたんですけど。そういった時に、こちら側のね、エンジニアさんとかとの含めた意見っていうのは、こう社長の社長さんと話されたりはするんですか？
うん。 うん。 うん。 ああ、そうですね。そのエンジニアさんもスラックとかであのチャットみたいなやつで、「ななんかもっとね、コンパクトに出した方がいいんじゃないですか」とか、「誰からも反応来てないでどんどん機能追加するのどうなんですか？」みたいなことゆ仰っていただいて、で、社長もそれに対して、「うん、そうだね」みたいな話をして、で、私もちょっと別件で、ウェブサイトを会社のウェブサイトを作った時に、もうそういうやり方だと嫌だったので、あの、スケジュールがそれだと、やっぱり、ね、超過してしまうんで、ちょっとこのウェブサイトはちゃんとターゲット決めて、ちゃんと作る内容、私の方でもプランニングするんで、最初のヒアリングだけお時間くださいっていう形で、ん、とにかく進め方をガラッて変えたんですよね。それは、まあ、上手くいったんですけど、だけど結局プロダクトサービスの方は、前と同じに戻ってしまっているっていう。うーん、なんか根本的には解決出来てないっていうのはちょっと大きいなと思うんですよね。
うん。 うん。 うん。 ああ。 うん。 はい。 うん。 はい。 うん。 うん。 うん。 うん。 あ、すごい。 うん。 うん。 ああ。 うん。 ああ、なるほど。ねえ、そこってこう、もう、社長との考え方が、もう根本的に合わないところなのか、ちょっとね、難しいところではあるんですけど、なんか、逆にやっぱり、ね、退職か、その残るか悩んでいるということは、やっぱ残ることに対しての、こう、どこが気持ちを引き留めているかっていうところって教えてもらってもいいですか？
うん。 うん。 うん。 そうですね。あの、これ2つあって、1つ目が、やっぱりもともとスタートアップだったので、あの応援してあげたいっていう気持ち、だ給料が安くてもいいみたいな気持ちで、もともと始めて、 あの、ま、そういった応援したい気持ちっていうの、ま、ここで途切れさせちゃっていいのかな、みたいな、ある種ちょっと情みたいなものもあったりしますっていうのが1つと、ふたつ目が、あの、ちょっとやっぱ、そのストックオプションをの権利を放棄しなきゃいけない。要は、報酬が、やっぱ現金の報酬が少ないので、その分株式であげるよみたいに言われてたを、うん、放棄しなきゃいけないけど、でも、ん、結局このままでサービスの価値が上がらないと、株式の価値も上がらないので、うん、ここは結構な割合をもらえるように交渉はしたんですけど、まあちょっとそれを放棄、してもいいのかなっていうのが迷いどころなんですよね。
うん。 あ、なるほど。 ああ。 うん。 はい。 うん。 ああ。 あ なるほど、うん。 うん。 うん。 ああ、なるほど。 うん。 うん、確かに。 ああ。 うん。 なるほどですね。いや、すごく難しいところにいらっしゃるなって今、あの、普通のね、退職とはちょっと違う、やっぱ条件的なものがあるなって感じたんですけど。やっぱね、あの最初の頃に、始めた時のね、その先々を見ていたところがあるからこそ、辞めづらいっていうところがあるんですね。
うん。 そうですね。だからまあ、ちょっと、あとまあね、今、私入れてほんとに、うーんと4人、最初ごにんだったんですけど、ちょっと1人ね、途中で、あのいなくなってし色々事情があって続けられなくなってしまった方もいて
うーん。 ああ。 はい。うん。 うん。 はい。
うん、だから、まあ、その私が抜けたことで、ま、なんかこう回らなくなるような、なん遅延するような仕事もできるんだろうなって思うと、かわいそうだなと思いつつ、ある種一方で、結構そのストックオプションの割合とかも、相当とめたんですよね、やっぱり。うん。だから、その時に結構心ないことを社長から言われたりもしてて、うーん、ちょっとまあ、そこでも、ここまで情を持つべきなのかみたいのも自問自答する部分が結構あるんですよね。
うん。 はい。 うん。 うん。 うん。 うん。 あ、そうなんですか。うん。 ああ。 うん。 ああ。確かにそうですね。やっぱ、あの、一緒に働いていく部分で、ね、ちょっと心ない言葉っていうのは、なんだろう、聞き流せない部分がね、あると思うので、どうしてもね、あの悩みにつながってしまう部分の一つだったんだなっていうのはすごく感じたんですけれども、やっぱ、うーん、そういったところで、あのなんて言うんでしょう、まパワハラといかなくても、そういったことは、あの「どうなんでしょ？」って言えるような環境であるのかどうかっていうのはいかがですか？
うん。 うん。 うん。 ああ、それはその場で言ったんですよね。だから、そのもう具体的に何を言われたかっていうと、私が要はその、えっと、ストックオプションの、なんでしょう、要は、い原株で欲しいって言ったんですよね。その原株っていうのは権利だけじゃなくて、もうとりあえず、今くださいみたいな話をちょっと交渉でしたんですよね。そしたら。うーん、その社長が何を言ったかっていうと「もらい得じゃん」みたいなことを言ったんですよね。もらい得
あ、なるほど。 うん。 うん。 うん。 はい。 うん。 はい。 あ、うーん、ちょっと失礼ですね。
そうですよね、もらい得って、っていうか、今もほぼ現金もらってないで、こっちはいろんなものを提供してるのに、ね、なんかそのもらい得って、逆にあなたのことじゃないですか？みたいに思ったので、 「ちょっとそれはないんじゃないですかね」ってその場で言って、で、向こうも「あ、まずいこと言った」って思ったんですよね。だからあのその場でもそう本心はそうじゃないみたいな、いや本心の方がそうじゃないかなと思ったんですけど。
ううん。うん。 うん。 そうですよね。 うん。確かに。 うん、はい。 あ。 うーん。 うん。 うん、思っちゃいますよね、唐突な一言っていうのは。うん。
うん。 そうですね。あと、そのスラックとかでも、DM で「申し訳なかった」みたいなことは言っていたんですけど、やっぱちょっとそういうのは、こ心として、なんかどうしても、「あの時は、やっぱああ言ってたから」うん、かな、うん、本心はそうなのかな、とかちょっと思ったりもする面もあるんですよね。でもあのストレートには言えます。
うん。 うーん。 うん。 ああ。 なるほど。 うん、あ、なるほど。言えるは言えるけど、やっぱ相手の本心が、ちょっと、なんだろう、垣間見えた時に
うん。
なんて言うんでしょう。そのまま続けられるような、考え方のね、本心なのかどうかって、すごくやっぱ大事だとは思うんですよね。
うん。 うん、そうですね。うーん。だからそこがすごく悩みなんですよね。かせっかく、ま、参加したけど、でも、まあ、うまくいかなかいかないともあるのかな、みたいに思いつつ、もうちょっと前もね、そういうのを少し思ってて、でも、ま、あと半年ちょっとまたやってみようって思ってやったけど、結局上手くいかなくて。なんで、 ここは辞め時なのかな、とか、ちょっとね、モヤモヤしちゃうんです。
うーん。あのうん。 うーん。 うん。 うん。 はい。 うん。 ああ。 うんうん。 そうですね。なんか、その半年前もじゃあ、ちょっと考えられた時期があったということですね。
うん、そうなんです。まさしく半年前ですね。うん。
うん、で 今もその気持ちを、こう、継続して持っちゃってるっていうことは、その、今、例えば辞めたってなった時の、経済的なところとか、あの、その次の仕事に行くまでの生活面とかっていうところは、あの、なんとなく、こう、見通し的なものはいかがですか？
うん。 うん。 そうですね。まあ、貯金とかもありますし、ま、別の仕事を探すっていうことをしていけば、まあ、なんとかなるかなっていう感じはあるので、ある種、しょそこはね、楽観的な面もあるんですよね。だからうーん、どっちかっていうとこう、やっぱその、うう、その今のとこに対する、かわいそうだなみたいな気持ちとか、うん、あとは、ま、将来的に色々権利、うん、取りこぼしちゃうま、もしうまくいけばですけど、ちょっとわかんないですけど、そんなの、うーん、っていうところはやっぱちょっと気になったりはしてますね。
うーん。 うん。 う。 うん。 あ、なるほど。うん。 うん。 うん。ああ。 うん。 うん。 そうですね。うーん。 なるほど。ま、確かに将来的な部分っていうのはもう、続けるってなった場合はもう、頑張るしかないっていうところではあると思うんですけど、やっぱ多分、一番は、い気持ち的なところで、今この環境、進め方でやっていけるかどうかっていうところを解決すれば、あの、ん、なんというか先が見えてくるのかなと思ったので、やっぱりそういったあの、やっぱ思っていることを、一度社長にすべてぶつけてみるっていうのはいかがですかね？
うん。 うん。 うん。 うーん、そうですね、まあ、ゆってみてもいいかもですね、まあちょっとゆって、どんな反応するか。で、まあ、うーん、それを受けて、もし退職するとかね、ま、残るでもいんですけど、まあ、もし退職するなら、ま、ポジティブな理由で退職して、ちょっと、ま、綺麗な感じにしたいなと思ったり、まあ、のこならね、ちょっとでも改善しないと、また結局同じことになっちゃうかま、確かにゆうのが一番なのかもですね。
うん。 うん。 はい。 うん。 うん。 うん。 うん。 うん。 うん。 そうですね、そこで社長との根本的な意見の違いとかが解決されれば、もしかしたらやりやすい環境で続けられるかもってちょっと思いましたね。
うーん、そうですね。いやなんかちょっと色々まあ、社長にこんなこともあってまだそれ引きずってるって話も含めて、あのいろんな話をちょっとね、してみようかなと思いました。いや、ちょっとね、話せて心が楽になりました。今日はどうもありがとうございました。
うーん。 うん。 うん。 た。 はい、良かったです。こちらこそありがとうございました。
うん。